あの会話をしてる時に、相手が話したくなる質問ってどんなのがありますか？
そうですね、もうあの本当に端的な話なんですけど、やっぱりそのクローいわゆるクローズクエスチョンとオープンクエスチョンってあると思うんですけど、まあオープンクエスチョンの方が絶対いいですよねっていうのはすごい思っています。
ええ。 ええ。 うーん、うん。例えばどんなこと聞きますか？
ああ、例えば、そうですね、相手がすごく興味を持っていることについて質問をすると、すごいその自分が想定してた以上に答えが返ってくるなっていうのは思ってますね。
ええ。 うん。 ああ、なるほど。なんかその相手の好きなものがまずわからない時は、こうどういう風にこう攻めていきますか？<chuckles> うん。
うん。 うんうん。 <laughs> 攻めていく。そうですね。ええ、そうだな、例えばもう本当に広い聞き方で、あの最近例えばはまっていることなんかありますかとか。
ええ。 ああ、なるほど。
ふふ。で、もしそれで何かちょっとこう、まあ例えば釣りにはまってますみたいなのが返ってきたら、ええ、じゃそれなんで始めたんですか、とか、そういう感じでこうちょっとずつこう深掘っていくようにしてますね。
ええ。 ええ。 ああ、いいですね。
あ、よかった。<laughs> ありがとうございます。
<laughs> ええ、ええ、それで、あの、はまってるものないってなったら、次はどうします？
はまってるものない。<laughs> それは困るな。<laughs> ま、でもそうなったらそうですね、あのなんか、ま、何パターンかあると思うんですけど、え、本当にないんですかとかって食い下がる。<laughs> そうそう、なんか無いんですかって食い下がる。そう。か、まあ、なんかはまってるもの特にないって言われたら、ええ、じゃあなんか最近よくやってることとかないんですか。その、はまってるっていう言い方に、すごくハードル高く感じてしまう方もいると思うので、そうじゃなくて、なんか日常的にやってること、最近やってることって何ですかみたいに、ちょっと聞き方を変えてみる。
うん。<laughs> ええ。 本当にないんですかね。まだ掘るんですね。<laughs> うん。 そうですね。ええ。

ああ。やっぱり、こう、やっぱりわかってるわけですね。なんか、そんなこと全然知らなくて、なんか、そうやって質問して、じゃ、なんか、あの、良い週末をみたいので終わるみたいな。
<laughs> いやいやいやいやいや。 <laughs> はい。 うん。なんか、すごいアメリカンな感じですけどね。そう。最後良い週末をって終わるの。<laughs>
そう、そうそう、アメリカンですよ。ええ。<laughs>
やっぱ、でも、そうすると、その、なんかね、相手も話を遮られたって感じも別にそこまで多分持たないでしょうし。こっちが新たに興味を持った話題が、あなたの週末のことなんですよっていわ感じだったら、特に悪い気もしないと思うんですよね。
ええ。 ああ、でも、なんか、もう、それを、それを学んでから、なんか、週末のこと聞かれると話終わらせようとしてるなと思って。ね。<laughs>
違う、違いますって。違いやいやいや、そんなそんなことないですよ。純粋にね、会話の途中で、ああそういえば、ぐらいの、多分、その、雰囲気で話してるだけの時の方が多いと思うんですけど。
そうなんですね。<laughs>
そうですそうですそうです。あの、週末の話題聞かれたからって、ああ、この人話面白くないって思ってるんだなってことではないと思いますよ。違いますよ。<laughs> 多分。うん。
うーん、なるほど。<laughs> ね、勝手にね、なんか、むすっとしてるんです。<laughs> はい、今日はいろいろ聞かせていただいて、ありがとうございました。
ぜひ。よく良くない、良くない。<laughs> うん。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
はい。